Kalau untuk saat ini sih ya Kak, seingetku memang tidak ada film favorit ya? Jadi kita tuh benar-benar kayak, ya udah, sekira kiranya udah nonton filmnya, kita cari yang, lain, atau mungkin kayak kita rekomendasiin buat yang belum nonton. Kayak waktu itu tuh, salah satu film horor yang, direkomendasiin ya, untuk kita nonton bareng-bareng tuh kan? Aku kebetulan udah nonton sama pacarku kan, di bioskop. Nah di sini tuh, adik-adikku sama mamahku tuh belum, belum sempat nonton gitu. Ya udah kayak waktu itu tuh, filmnya Joko Anwar tuh yang judulnya apa sih, aku lupa ya. Oh, Pengabdi Pengabdi Setan. Iya Pengabdi Setan.
Hmm. Oke. Hmm. <chuckles> Banyak. Oh, Pengabdi Setan? Oh ya itu lagi booming juga, waktu itu ya Kak ya? Yang, Pengabdi Setan itu, oke.
Iya, waktu itu lagi booming. Hmm.
Mhm. Itu di mana? Di rumah, atau, nonton di rumah, atau tetap datang ke bioskop? Eh udah ada streaming belum sih, waktu itu ya? Udah ada ya? Mhm.
Di rumah Kak. Udah udah, Pengabdi Setan udah ada dong, iya. Jadi, waktu itu, ya udah streaming aja di kamarku. Kita ti nonton bareng-bareng. Kita tidur bareng-bareng, kita sleep over di sini, di kamarku. Jadi, ya, kadang emang apa ya Kak? Kadang ngulang film tuh juga males. Tapi kalau filmnya seru, dan kita bisa lihat reaksi orang lain, ya menarik juga sih. Nggak papa sih nonton ulang, yang penting jangan spoiler aja, jangan rese. <chuckles>
<chuckles> Ada juga? Mungkin keluarga Kakak yang suka, spoiler gitu kan. Kadang-kadang kan, adek atau siapa itu, udah nonton gitu. Ah tiba-tiba dia, eee, men lagi nonton men-spoiler apa, film gitu. Ada nggak, kayak gitu kejadian kayak gitu? Oke. <chuckles> Oh iya.
Adek ada sih. Adek yang gede biasanya tuh. Karena dia emang, anaknya suka ngobrol banget. Jadinya kan tuh kadang, "Iya ini habis ini kayak gini." "Dah ah kamu tuh diem aja ah, males banget nonton kayak gini" <chuckles> Iya, jadinya <chuckles>
Heeh. <chuckles> Oh, gitu? Tapi biasanya gimana terusan, suasananya jadi gimana tuh, kalau udah kayak gitu?
E e e iya entar di diem sih kalau gituin. Kayak, "Apa sih," gitu. "Apa sih, diem dong. Nonton aja udah. Nggak usah banyak tanya, nggak usah banyak ngomong." <chuckles> Dimarahin gitu aja. Biasanya nanti dia diem.
Oh gitu. <chuckles> Oh ya?